Ähm, also, ich habe schon 1, 2 Personen gefunden. Also, ich könnte dir jetzt einmal sagen also, einmal Timothée Chalamet und dann noch irgendwie so 'n Influencer, so 'n Fashion-Influencer. Ähm, und ja, äh, ich würde schon behaupten, dass die mir sehr also, mir sehr ähneln. Also, ich bin schon ziemlich groß und ziemlich schlank und ich glaube, die auch und, ja, also, ich ich sehe mich schon sehr, sage ich mal, in diesem, ich sage mal, Klamotten-Segment. Ich kann das einmal beschreiben, wenn du magst. Ähm, also, klar, Timothée Chalamet ist 'n Promi, und der hat wahrscheinlich, äh, Massen an Geld und genauso sieht er auch natürlich aus. Aber das will ich auch gar nicht irgendwie verkörpern. Ich finde wirklich nur cool, ich sage mal, diesen lässigen S Stil mit irgendwie kombinierten High Fashion und dann vielleicht noch irgendwie, ich sage mal, ein ein wirklich, sage ich mal 'n Eye-Catcher-Piece. U und der andere Influencer, der ist so wirklich komplett andere Schiene. Der der trägt so Secondhand von Humana, irgendwas Vintage, irgendwie so 'ne Chanel-Jacke, die irgendwie, keine Ahnung, in den 90ern irgendwie hergestellt worden ist und so, ne, nur damit du, sage ich mal, das einordnen kannst und, ja, ähm ja, also, die haben ungefähr ge ich sage mal, genau den gleichen Körper wie ich, und da würde ich mich schon sehr sehr sehen, sage ich mal. Das wäre sehr cool persönlich.
Ja, cool, mhm. Gerne. Mhm. Ja. Ja. Also, erst mal, äh, kann ich das voll nachvollziehen, dass du sagst, ähm, dir gefallen die Stile und, äh, du kannst dich da auch so 'n bisschen wiederfinden. Meine Frage wäre noch: Hätt also, hast du grundsätzlich ein striktes Budget, oder hast du Orte, wo du super gerne hingehst bisher? Oder ist es wirklich so, dass du sagst: „Ne, eigentlich” bisher hast du dich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Bisher ist es alles so 'n bisschen zusammengewürfelt.
Ähm, also, bisher jetzt, so wie ich grade, ich sage mal, draußen rumlaufe, ist wirklich alles zusammengewürfelt. Meine derzeitigen Klamotten beziehe ich wirklich nur aus meiner Familie. <chuckles> ähm, <chuckles> und, ja, also, ich habe schon mal 'n bisschen geguckt, was so in meiner Stadt ich sage mal, welche Klamotten-Stores es da so gibt, und da gibt's schon einige. Ähm, also, ich habe jetzt nicht so 'n hohes Budget, ähm, aber ich kann mir schon irgendwie vorstellen, ich sage mal, 200, 250 €, ich sage mal, auszugeben für so 'n komplett neues Outfit, sage ich mal, und dann darauf dann irgendwie aufzubauen in den nächsten Monaten.
<snorts> Okay. Ja. Ja.